Quand on prend du recul, hem, heu, envers, heu, quand on était jeune, heu, on aurait envie de retourner un peu dans le temps et et et de se se dire des choses, heu, quand on était ado, heu, des conseils ou ou autre, heu. Est-ce que ça t'arrive à toi?
Bah, forcément, j'aimerais dire mais c'est vrai que j'avais pas forcément, heu, tout regardé d'un d'un véritable œil, on va dire, heu, qui a du recul et cetera. Mais maintenant ouais, c'est ça que j'ai aujourd'hui. Mais maintenant que j'y pense, bon, ça m'arrive rarement. Mais, heu, parce qu'en fait, heu, j'ai la chance, on va dire, d'avoir accompli des choses qui me plaisent. Mais, hem, je pense que j'aurais pu mieux faire effectivement. Je pense que j'aurais pu passer par certains chemins qui m'auraient davantage facilité la route. Voilà, heu
Ouais, que tu as aujourd'hui. Mmh mh. N oui. Oui, <chuckles> je suis d'accord avec toi, on on c'est un peu compliqué, mais bon, on peut pas savoir d'avance, z donc, heu, voilà. <chuckles>
Ouais, ouais, non, franchement. Mmh. C'est exactement ça. On peut pas savoir d'avance et heu, du coup, bah, forcément, on fait des erreurs. Après, je pense que c'est important d'en faire. Heu, mais la première chose que je m'aurais que je me serais dite plutôt, c'est, heu, du coup, il faut vraiment pas, heu, essayer de toujours ressembler aux autres. C'est très important.
Oui, oui. Oui. <chuckles> Ah, ça oui! Parce que tu voulais absolument ressembler aux autres, heu?
C'est plus une question de reconnaissance, plus que de vouloir vraiment ressembler aux autres. C'était plus, heu, on va faire un peu comme les autres, pour que du coup, heu, on se sente intégré, heu, dans le groupe, heu, qu'il y ait pas de critiques ou de jugement, parce que, heu, moi, je me rappelle, heu, je m'en recevais énormément quand j'étais au collège. On me disait: «Heu, oh là là heu tu parles trop fort», heu, enfin moi, je suis quelqu'un de très expressif, aujourd'hui je continue de parler fort. <chuckles> Je ne m'en empêche pas, voilà, avec de grands gestes, effectivement. Heu, mais c'est vrai qu'à l'époque, heu, on peut vite, heu, se sentir mal. Mal à l'aise d'être soi. Heu, de pas être conforme à ce que les autres sont, parce que c'est vrai qu'il y avait pas beaucoup de ge de gens autour de moi, en tout cas, heu, parmi le groupe d'amis que j'avais, hem, qui était composé de 4 personnes, mmh. D'ailleurs, c'étaient les meilleurs de la classe en plus. Heu, voilà. Donc, heu, il fallait un petit peu être, heu
Mmh mh. Heu, ui. Mmh mh. Oui. Oui. <chuckles> Avec des gestes, heu. <chuckles> <chuckles> Oui, tout à fait. Oui. Mmh mh. Mmh. Ah! Ouais. <chuckles>
heu, collée au truc quoi. Collée au groupe. Donc c'était un peu horrible.
Moui, heu! Heu oui, heu, tu es, heu, heu, dans une case quoi. Heu, tu étais tu pouvais pas, heu c'est ça que tu veux dire? La case des meilleurs de la classe. <laughs>
C'est ça, exactement. Voilà, puis en plus, heu, c'était pas vraiment un choix conscient, je pense, heu, de vouloir être parmi les meilleurs de la classe ou quoi. Après, heu, enfin, j'étais quand même bonne élève. J'étais pas non plus parmi les mauvais ou quoi que ce soit. Mais, heu, c'est vrai que je me suis retrouvée dans ce groupe-là heu, par défaut un peu, hein, heu. C'est pas vraiment des personnes que j'avais forcément choisies ou quoi, mais c'est parce qu'on se retrouvait, on avait des points en commun, c'est-à-dire que C'est Ouais, c'est ça exactement.
Oui. Ouais voilà, c'est ça. Mmh. Tu te retrouvais en un un peu en eux, heu, du coup, heu, voilà, tu tu faisais sans le vouloir partie de ce groupe, heu sans l'avoir choisi. Mmh.
Totalement, puis, heu ouais, c'était les points communs, heu, du style, heu, heu, elles lisaient beaucoup de livres, heu, moi aussi, on échangeait en fait, heu, nos livres, ceux qu'on achetait, heu, pour voilà, heu, pouvoir en parler après, heu, heu, pouvoir échanger dessus, heu. Enfin en vrai, c'était amusant quand même, parce que, heu, on passait, heu, nos temps du coup, heu, du midi à écrire aussi parce qu'il y en avait, heu, toujours une, heu, qui voulait avancer sur «son livre,» on va dire entre guillemets quand on était au collège. Ouais, donc on était un petit peu comme ça. Et puis aussi, ouais les gens ils catégorisaient en fait pas mal et heu, je pense que moi ça me blessait énormément. Heu, c
Oui. Mmh mh. Ah oui. O oui. Ouais c'est sympa. Ben, les gens, tu parles de qui? De l'entourage? De Ouais de la classe. Bah, en fait, heu, oui, parce qu'en fait, heu, tu tu t'es mis dans le groupe, heu, des premiers de la classe et c'est souvent pas très, très bien vu. <laughs> Non? C'est ça? <laughs>
De la classe. Ouais. <laughs> C'est ça. Ouais, c'est pour ça qu'après, ben, je pense qu'on a toutes évolué, c'est assez marrant. Parce qu'on était certes, heu, bah, des bonnes élèves tout ça, mais arrivées au lycée, c'est vrai que là, du coup, heu, tout a changé, heu, au niveau du comportement, du style vestimentaire et tout. On était toujours voilà et parmi, heu, les gens qui avaient quand même de bonnes notes, bon, on était plus premières de la classe, du coup quand on arrive au lycée, vu qu'il y a quand même pas mal de mixité, pas mal de de gens différents.
Oui. Mmh d'accord. Heu, oui. Heu, oui. Des premiers de classe, heu, de différentes, heu, classes justement, ouais.
Voilà. C'est ça et de différents niveaux et qui sont bien plus, heu, fils à papa ou des choses comme ça. Donc là, c'est différent, mais c'est vrai que moi du coup j'ai dégringolé à ce moment-là. Donc au lieu d'avoir heu, ouais, au lieu d'avoir toujours le même cheminement, heu, voilà de de continuer à apprendre, heu, de lire et cetera. C'est vrai qu'au lycée
Heu, oui. Heu, oui. <chuckles> Ah oui? Ça t'a démotivée d'ê d'être, heu, de ne plus être dans les premières?
Alors non, ça ne m'a pas tout de suite démotivée. Au départ, heu, je pensais que c'était normal. Je pense que j'avais banalisé ça, en fait, parce que, heu, je me disais que, bon, heu, les niveaux, ils avaient évolué et que, bah, c'était comme ça. Hem, mais c'est vrai que des fois, mon moral il en prenait un coup. Heu, par exemple en mathématiques, bah, le fossé il s'était vraiment creusé, bon, j'ai jamais été toujours très bonne en maths, hein, sauf, heu, un peu au collège, mais moitié collège et après ça a commencé un petit peu à chuter. Et c'est vrai que, heu, <laughs> ouais, c'est vrai que du coup, heu, arrivée au lycée, ben en fait, je voyais certaines personnes qui s'en sortaient, heu, plutôt pas mal, hein. Pas forcément très bien mais on va dire que quand même, il y a elles avaient la moyenne et donc des gens qui faisaient partie de ce groupe, heu, dans lequel j'étais, heu, au collège. Et c'est vrai que je me sentais plus trop faire partie de ces gens-là, à un moment donné.
Mmh mh. Mmh. D'accord. Je comprends. <laughs> Très b ouais. Mmh mh. Mmh d'accord. Ah! Parce qu'il y a ce fossé qui s'est créé et peut-être parce que, heu? heu, toi t'y mettais tout, heu, ton énergie pour y arriver et puis tu y tu y arrivais pas à leur niveau?
Bah, en fait, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que moi je mettais aucune énergie, justement. <laughs> Non, ça m'intéressait pas et en fait, j'avais pas cette notion de me dire que c'était normal, que ça ne m'intéresse pas. Hem, parce qu'en fait, les autres, du coup, c'était, heu, comment dire? Il y avait il y avait un côté un petit peu condescendant, hem, par rapport à ça et heu, c'est vrai que, bah, moi, à un moment donné, je j'étais recroquevillée sur moi-même et heu, je me disais: «Bah, heu, enfin, je comprends pas comment elles y arrivent, quoi. Enfin, c'est horrible et tout», et le conseil que je me serais donné, du coup, à ce moment-là, c'est, en fait, de me concentrer sur ce qui me plaît et pas, heu, de me concentrer sur ce qui me plaît pas et de pas me forcer, en fait, aussi. Heu, bon après, je me forçais pas non plus à ce moment-là, mais surtout de pas me forcer à, mmh, à coller au regard.
<laughs> Ça t'intéressait pas quoi. <laughs> Mmh mh. Oui. Oui. Et bah, oui. Oui, oui mais je je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Heu, est-ce que tu crois que c'est à cause, heu, heu, du phén phénomène sociétal, justement, qui nous met cette pression où on doit être bon partout?
Ah bah, oui, totalement. Déjà par rapport à mon propre père, heu, qui, heu, je pense, on a un petit peu tous vécu dans la majorité des cas- bon, je mets pas tout le monde dans le même sac parce qu'il y en a, heu, que ça a jamais touché parce qu'ils étaient toujours bons en mathématiques et qu'ils avaient cette logique-là- mais tous ceux qui n'avaient pas cette logique-là ont forcément vécu ce traumatisme où le papa explique, heu, le truc de manière, heu, logique pour lui mais nous, on comprend pas et en plus on pleure, <laughs> Voilà, exactement. Donc, heu, forcément, j'avais déjà un mauvais, heu, passif avec les maths du fait de mon propre père. Mais en plus de ça, à l'école, on nous fait, un petit peu, penser que les filières scientifiques, bah, c'est un peu le Graal quoi.
Oui. Eh oui. Oui. Rien. Et que le et qu'il s'énerve, oui. <laughs> Ah! Mais oui et Heu, oui. N oui, tout à fait, tout à fait.
Donc, heu, et même, heu, jusqu'à aujourd'hui, enfin on sait que, heu, c'est pas la même chose quand on dit, heu: «Je fais PACES, que, heu, je fais le CAPES». <giggles> C'est pas pareil. C'est
Oui. Oui, tout à fait. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est c'est assez, heu, et c'est dommage d'ailleurs, heu, qui, heu, qu'ils mettent certaines matières, heu, heu, en en avant, comme tu dis, comme, heu, si c'était le graal alors que d'autres, sont au tout aussi importantes.
Exactement, moi aussi je trouve ça dommage et puis du coup, bah c'est vrai que ça conditionne un peu, heu, la manière de de vivre sa scolarité. Moi, pour le coup, ça m'a très bien conditionnée. Heu, du coup ça faisait que je me sentais nulle, heu, et ça aussi pareil, heu, un conseil que je me donnerais quand quand, heu, à heu, enfin, quand j'étais adolescente, c'est vraiment, hem: «Tu n'as pas encore trouvé ta voie, en fait, donc reste dans la découverte et dans la curiosité».
Mmh. Mmh mh. Mmh. <chuckles> Oui. C'est ça: dans la découverte et et et valorise-toi parce que ne n'attends pas, heu, des autres une reconnaissante, soit reconnaissante, toi, envers toi-même, tu crois p c'est ç ouais. Mmh, tout à f
Exactement. Beh j'aurais dû en fait, heu, voilà me me donner un peu plus de chance, en fait, tout simplement, et heu, me dire que c'était pas une finalité parce que j'avais tendance à voir les choses comme une finalité, heu, quand j'étais au lycée, du coup, heu, par rapport à mon vécu, heu, donc, heu, par rapport aux matières, heu, dans lesquelles je réussissais pas, notamment surtout les scientifiques. Bon, après c'est vrai qu'en physique-chimie, heu, j'excellais pour des raisons que je ne comprendrai jamais, mais, <chuckles> mais heu, tout ce qui était SVT, c'était un peu dur à saisir sauf, heu, du côté un petit peu, heu, biologique féminin-masculin, là, pour le coup, ça allait. Mais heu, c'est vrai que quand ça concernait, heu, les animaux, heu, tout ça, j'étais un peu moins, heu, enfin j'étais dubitative, je sais pas pourquoi, mais ouais.
Mmh. Heu, oui. Mmh. Oui. <laughs> Oui. Oui, mais sûrement parce que c'est c'est c'est des choses que, heu qui t qui t'intéressaient pas et et heu, heu, donc heu, je pense que, heu, on apprend mieux quand ça nous intéresse.
Mmh. Totalement. Bah c'est le cas et du coup, le conseil que je me donnerais, c'est surtout de me laisser être intéressée et heu, et en fait, heu, de me laisser aussi être passionnée parce que c'est vrai qu'à un moment donné j'avais perdu ma passion, heu, pour plein de choses, heu, que ce soit ma créativité enfin je pensais vraiment que ma vie tournait autour de ma scolarité, hein, parce qu'on nous fait pas, heu, penser qu'il y a d'autres choses il y a d'autres choses que l'école. Et heu, après, c'est vrai que je pense que ça tient aussi, heu, à l'entourage, ça, de de faire sortir un peu son enfant du cadre scolaire, et cetera. Et c'est vrai que quand on ne l'a pas, bah on se sent très vite, heu, confinée, heu, dans un seul cadre et moi c'était le cas et donc, heu, je pense que j'aurais dû aussi me laisser entraîner par certaines bonnes personnes qui étaient autour de moi, donc mes amis, heu, les bons amis, j qu quand je dis mes amis parce qu'il y en avait, heu, voilà, c'était pas très utile, ça n'apportait pas grand chose. <chuckles> Mais heu, il y en avait où j'aurais dû être un peu plus influencée. Bon, il y en a une avec qui, heu, ça a été un peu le cas, mais je pense que j'aurais dû un petit peu plus approfondir ce côté-là, heu, dans le sens de profiter des conseils qu'elle me donnait, mais à fond et pas juste, heu, les écouter un peu d'une oreille, heu, distraite.
Ouais. Eh oui! Oui, c c'est vrai. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Oui. Oui, tout à f Oui, oui. <laughs> Mmh. Ouais. Oui, d'accord, heu, oui, surtout si c'est, heu, des personnes qui cherchaient à à à te valoriser parce que souvent, heu, ceux qui te donnent des conseils, c'est pour que tu avances et puis pour te lever, aussi, un peu, heu, dans ton estime de toi et dans dans ce que tu fais, heu, mais c'est vrai qu'ado, on on s'en rend pas forcément compte et heu, eh beh, c'est bien que tu t'en sois rendu compte. Et heu, déjà pour revenir sur, heu, ta voix, heu, tu disais que tu parlais fort et tout ça, heu, bah déjà tu as une petite voix fluette, heu, donc heu, ça devait pas être trop dérangeant parce que tu as pas une voix grave, heu, qui qui, mmh, heu, qui qui pourrait, heu, être, heu, reconnue comme, hem, agressive, heu enfin, alors que c'est pas le cas, hein, heu, c'est pas parce qu'on a une voix grave qu'on est agressif, mais la plupart du temps les gens font cette, heu cette, heu cette approche. Heu, toi toi, heu, pourquoi tu m'as parlé de ta voix au début, heu? Qu'est-ce qui dérangeait, là-dedans? Mmh.
Beh, maintenant que j'y réfléchis, je pense que la question de la voix, c'est la question de la place, en fait, dans le groupe. Et hem, quand on a une voix qui porte, bah forcément, heu, les regards se tournent vers cette voix et hem, je pense que c'était peut-être le cas pour moi- ou alors j'interprète, j'en sais rien- mais en tout cas, heu, si on essaye d'éteindre une voix, c'est qu'on n'a pas envie que cette voix, heu, elle s'élève. Et hem, moi, c'est comme ça que je vois les choses maintenant parce que c'est vrai que les feedbacks que j'ai aujourd'hui, heu, avec l'entourage, heu, nouveau que j'ai, heu, que j'ai trié bien sûr, au fur et à mesure des années, et cetera, bah, je me rends compte que, heu, c'est pas du tout les mêmes retours que j'ai, heu, quand j'étais plus jeune. Hem. Non.
Mmh! Oui. Oui, tout à fait. Mmh, bien sûr. Mais par exemple tu avais quel retour?
Au passé?
Oui.
Au passé c'était vraiment, heu: «Oh là là, heu, tu te rends pas compte mais tu parles super fort, heu, c'est dérangeant!» Enfin, c'était des choses comme ça! Heu, alors qu'aujourd'hui, heu, ouais.
Ah! Ah oui, oui, oui, oui, ah oui, comp c'est complètement, heu, écrasant! Ouais.
Mouais, peut-être. Et puis, heu, aujourd'hui, bah li c'est limite, heu, si, heu, <chuckles> on m'entend à des décibels, heu, vraiment, heu, excessives. Mais heu, ça ne dérange pas les personnes qui sont autour de moi. Après peut-être parce que ces personnes-là me ressemblent dans leur côté un peu, heu, expressif, et cetera, et que les autres, bah ils étaient peut-être dans cette, heu, conformité où, heu, voilà il faut pas être, heu, trop gênant, trop dérangeant, heu, sortir un peu, heu, des des limites on va dire, heu, sociétales et cetera mais heu, du coup, je trouve ça dommage.
Mmh mh. Oui! Ouais! Oui, oui, oui. Je comprends. C'est vrai que, heu on pourrait dire que, heu, souvent, heu- enfin après c'est une interprétation, heu, de ma part- mais, heu, souvent heu, le groupe, heu, des intellos, on va dire, sont plutôt discrets, introvertis et, heu heu et c'est peut-être ce côté-là, heu, qui qui qui n'allait pas puisque toi tu ne l'étais pas justement.
Oui et puis du coup même le conseil que je donnerais par rapport à ça à mon moi, heu, adolescente, c'est de continuer, heu, finalement, heu, vers cette voie-là. N oui, mais sans exagérer bien sûr parce qu'il y avait des moments où, voilà, on peut devenir assez superficiel heu, en se détachant, heu, de de ce truc d'être introverti et cetera. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui je suis à la fois les 2- à la fois extravertie et introvertie- mais je pense qu'il faut un équilibre entre les 2 parce qu'il y avait des moments où j'étais un peu trop extravertie, heu, c'est vrai et je pense que vraiment c'est ça: je me donnerai le conseil d'être moi-même mais, heu, à la fois les 2 quoi, de ne pas aller dans l'excès de de l'un ou de l'autre.
Mmh mh. À être toi. Ouais. Oui. Mmh mh. Oui. Oui, ça dépend. De t'adapter peut-être à la situation, aux gens qu'il y a autour de toi et, heu mais dans ce cas-là, ça serait jouer un rôle et ne plus être toi, tu crois pas?
Exact. Non, je pense pas parce qu'il y a des manières de s'adapter à chaque situation que l'on a en face et je pense qu'il y a une bonne façon de faire les choses tout en restant soi-même.
Heu bah en tout cas, c'était super intéressant et heu bah heu, j'espère que ton toi adolescent, a entendu tes conseils. Non je rigole c'est un peu trop tard, mais c'est sympa. Heu merci d'avoir, heu, partagé ça. Mmh mh.
Oui. Je te remercie de m'avoir écoutée. Ça m'a fait plaisir, heu, de me rappeler un petit peu de tout ça.
Mmh mh, de rien.